Ừm, cũng hợp lý, đúng không? Nếu như mà thôi thì một lần hoặc là, ờ, hên xui thì đúng gặp lúc mình thì, ờ, không chưa tốt, nhưng mình vẫn cho cơ hội lần hai. Nếu lần hai vẫn t OK thì là quán vẫn được, ừm, đánh giá tốt mà, đúng hông?
Ừm. Ừm, quan tâm ha bạn? <chuckles>
<chuckles> Thế à? Thế thì, ờ, bạn có chọn những cái địa điểm, những cái quán mà trên trên app mà được review từ ngoài ở trên lướt ở trên đấy ra, thì bạn có tham khảo từ bạn bè, hay đồng nghiệp, những người quen, để mình lên mình tìm những cái cái quán mà, ờ, thì mọi người đánh giá ngon nên mình cũng lên tìm theo không?
À, thường thì mình cũng hay được, à, đồng nghiệp rủ đi, à, đặt đồ ăn trưa cùng á, kiểu như là, họ sẽ biết được là những cái quán gần công ty là sẽ có quán nào ngon, quán nào dở. Thì, ờ, mình cũng qua đó nên mình cũng biết được một vài quán, ơ, kiểu như là, họ có ấy họ có chi nhánh rất là nhiều ở thành phố á, ờ, họ có thương hiệu. Thì, ờ, mình sẽ hay từ đó mà mình sẽ biết được là, à, cái chỗ này nó ngon này, thì mình sẽ tìm thử cái thương hiệu là gần cái chỗ mình là có cái quán nào tương tự hay không để mà mình có thể, ừm, đặt để mình ăn á. Ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ, hợp lý. Ừm, ưm, những cái quán ngon mà càng ngày càng đông khách ấy người ta cũng sẽ có cái thương hiệu theo chuỗi, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, người ta sẽ mở chuỗi rất là nhiều ở nhiều khu vực khác nhau á.
Ừm, ờ, thế thì vừa nãy bạn cũng có chia sẻ là khi mà mình xem đánh giá để mình tránh được cái cái bẫy, gọi là, ảnh đa shop đăng thì đẹp, nhưng mà ảnh review thì không biết là có đúng như vậy hay không. Thì cũng không tránh được những trường hợp là, ờ, bị book review ấy. Ví dụ như là ờ, tuy nhiên đến tài khoản của khách vào và đánh giá nhưng chưa chắc đấy là ảnh thật thì, ừm, bạn, ừm, thấy sao về cái vấn đề như này?
À.